อา ครับ จริง ๆ
ก็อาจจะมีพาเขาไปร้องคาราโอเกะ อะไรอย่างงี้ ก่อนก็ได้เนาะ
จริง ๆ แล้วเดี๋ยวนี้ทุก ๆ โรงเรียน ผมว่า มันก็มีชมรมนะครับ
อืม ใช่ อย่างที่ดู
ซึ่ง ซึ่งแบบมัน มันทำให้เด็กได้ ได้เข้าไปหัดเรียนรู้ โดยที่ เอ่อ ยังไม่ต้องลงทุนในกำลังทรัพย์จากผู้ปกครองมาก ก็เป็นอีก 1 ช่องทางที่ค่อนข้างดีเลย
ใช่ ใช่ ถูกต้อง เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ เอ่อ การใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของเด็กเขาด้วยอะค่ะว่า ว่า อยากจะเข้าไปเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน เพราะว่าอย่างรุ่น ๆ เราเนี่ย รุ่นเราก็จะมีชมรมอย่างที่บอก ดนตรีไทย ดนตรีสากล เราก็เดิน เดินเข้าหาชมรมนั้นได้ด้วยตัวเอง ถูกต้องไหมคะ? อา ใช่
อืม ครับ อา ครับ อ๋อ ใช่ครับ จริง ๆ แล้ว ถ้าพูดถึงดนตรีไทยเนี่ย เอ่อ ผมก็ลืมนึกไป ผมมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่ง นี่เขาก็เป็นมือระนาดเอกของโรงเรียนเลยนะครับ ประจำจังหวัด เออ สมัยที่โรงเรียน โอ้โฮ ตอนนั้นเขาเรียนมัธยมชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีเลย
อา เหรอคะ? เออ เป็นยังไงคะ? อืม ค่ะ ๆ เออ
ครับ โอ้โฮ พลิ้ว พลิ้วไหวดังสายน้ำ ปัจจุบันนี้เขาวางมือแล้วครับ แขวนไม้ไปทำหนม ขนมปังแล้วครับ
เหรอคะ? ค่ะ อ๋อ ทำขนมปังเหรอคะ? โอ้ แสดงว่า ก็ยังมีทักษะในการใช้นิ้วมือในการที่จะนวดแป้งอยู่อะเนาะ ซึ่งเห็นไหมว่า มันสามารถต่อยอดได้ เรื่องดนตรีอะ แสดงว่า ขนมปังของเขาเนี่ย เนื้อมันจะต้องเนียนนุ่มมากเลย ถ้าได้ลองรับประทาน
ใช่ครับ อา ใช่ครับ อืม ครับ โอ้ ก็ ก็เรียกได้ว่า ถ้าทานเลยก็โอเคครับ แต่ว่าเป็นขนมปังที่พิเศษตรง ตรงที่แบบนักดนตรีเนี่ย นักดนตรีเขาเป็นคนมีจินตนาการใช่ไหมครับ เวลาเขาทำขนมปังเนี่ย เวลากัดไปคำแรกนี่คือแบบ อื้อฮือ เลยครับ
จริงเหรอคะ? ยังไงคะ? เออ ค่ะ ใช่ค่ะ อืม เป็นยังไงคะ?
ทิ้งครับ
ทิ้ง โอ๊ย คุณก็ว่าไป อะ ดิฉันอะนึกถึง ถ้านักดนตรีมาทำขนมปังเนี่ย เขาอาจจะมีความ เขาเรียกว่า ละเอียด นุ่มนวลใช่ไหมคะ คือถ้าเกิดว่า เราได้ลอง ลองใช้ใจรับประทานขนมปังชิ้นนี้ดูอะ บางทีมันอาจจะ พอเราเคี้ยวคำแรกอะ เราอาจจะได้ยินเสียงเพลงบรรเลงอยู่ในใจก็ได้
ครับ อา ใช่ ๆ ๆ อ๋อ มัน มันลึกเนาะ ลึกซึ้งมาก จริง ๆ แล้วดนตรีเนี่ย อย่างที่คุณบอกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย คุณกำลังแสดงให้เห็นว่า มัน มันขัดเกลาจิตใจเราให้เป็นคนอ่อนโยน
ค่ะ